E de mau gosto no meu caso, assim.
<laughs> E aí você fala assim: "Cara, eu se cair em uma pergunta do tipo se se cair nesse lugar de tipo, ai essa coisa foi cara.", mas no fundo você nunca usou, tira. Ou se cair no lugar assim: "Ai fulano que me deu.", você nunca usou, tira. Sabe? Se cair nesses lugares, mas se for umas coisa que você fala assim, "Ah cara eu amo essa coisa, não tem como, está velha, está não sei o que, está surrada, mas eu amo". Então tipo você já, eh, não tira, então você bota nesses lugares, o que agora o que que desse montante aqui que eu falei que eu não uso e foi caro, não sei o que, eu posso vender? Você separa, outra você dá para doação, outra você põe para vender, eu acho que é um método bem, tranquilo assim de fazer.
<chuckles> O choque. Tá. Uhum, entendi.